Bạn ơi, kể mình nghe đi, ờ, có cái những cái kỷ niệm, hay là cái món ăn tuổi thơ nào mà khiến bạn nhớ mãi mà bây giờ v vẫn còn lưu luyến không quên hông?
<chuckles> Có đó bạn ơi, về món ăn quê hương mình thì, ờ, mình nhớ nhất có 2 cái món là hồi bé mình cảm thấy rất là khó ăn và ghê rợn ấy, nhưng mà lớn lên mình lại thích ăn, đó là món thịt lợn sống và một món nữa là liên quan đến món canh, đó là món canh khoai ngứa nấu ngao đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, thịt lợn sống mà có thể ăn được luôn á hả bạn?
Rồi, món này nó giống như là cái món nhắm rượu đó bạn, thì khi khi mà một con lợn mới mổ thì sẽ thái lát mỏng này ra này, và khi ăn thì có thể là nhúng qua nước cốt chanh, thì người lớn thường hay nói là cho nó chín ấy, nhưng mình chẳng thấy chín chỗ nào cả. <chuckles>
Wow! Ừm, tức là lúc đó bạn, ờ, gì ờ, bạn dám ăn luôn, hay là lúc đó phải có sự, ờ, ờ, động viên của người lớn thì bạn mới th dám thử?
Ừm, bản thân mình cũng là một cậu bé tiểu học thì mình thấy tò mò, người lớn bảo: "Cứ ăn đi, ngon lắm!", nhưng mà lúc đấy mình ăn mình thấy nhợm giọng quá là mình đã phải nhổ ngay ra đó bạn.
Ha. Ừm, cái cái vị lúc đó nếu mà bạn còn nhớ thì cái cảm nhận của lúc đó về cái vị hay cái mùi lúc mà ra sao bạn?
Cái, a, cảm nhận của mình là lúc đó thì bố mình gắp cho mình là, à, nhúng vào cái, a, a, bát nước chanh này, sau đó thì cuốn lá lốt, xong bố mà bảo mình là chấm vào, ờ, cái cái cái phần nước mắm này đi, thì mình chấm thử mình ăn thì thấy lúc đầu là cái lá lốt nó cay quá, mà đến cái phần thịt ấy thì nó lại cứ sơn sợn sợn, xong rồi nó lại tanh tanh ấy, à, thế là mình nhổ ra luôn.
Ồ, nghe nó l ớn ớn, lạ lạ hông?
Ừm.
Ừm. Rồi, ờ, tức là bạn ăn luôn, hay là hồi nãy bạn nói là bạn nhả ra rồi bạn có ăn lại nữa hông? Tức là có sau này có thử lại nữa hông, hay như thế nào?
Ừm, mình mình mình nhổ ra luôn và mình bị mắng té tát vì hồi đấy, ơ, quê mình cũng còn, ờ, nghèo ấy, thịt lợn cũng khá hiếm ấy, thế là cái việc lãng phí đồ ăn là cũng sẽ bị mắng ngay ấy. Thế là sau đấy thì cũng một thời gian là mình cũng không dám ăn lại vì mình thấy sợ, mình cũng thắc mắc là sao mọi người không kho lên hay nướng lên ăn có phải ngon hơn không, tự nhiên lại ăn cái món sống này chẳng hợp tý nào. Sau này mình lớn lên mình uống rượu mình mới thấy là, à, nó khi uống với rượu thì mới có thể là dễ chịu ấy, chứ còn ăn một mình thì khó chịu lắm.
Ừm, ừm. Ừm. À, tức là nó phải uống với rượu thì nó mới cân bằng cái vị lại, đúng hông? Còn nếu mà xong thì nó có, kiểu là, nó tanh nhiều hông bạn, hay nó gợn gợn thôi, hay là, kiểu, nó chỉ ghê ghê thôi, như thế nào mình nghe nó cũng, à, có chút ghê ghê, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. À, cái vị tanh thì nhiều khi những cái món đồ chín thì chúng ta, a, ăn thì nó tanh thì không sao. Nhưng nếu mà với một cái món tanh mà nó lại còn, ờ, vị sống á, thì chắc hẳn là một cái gì đó ở trong lưỡi nó ghê rợn. Nó giống như là, ờ, chúng ta, ừm, cảm giác là nó
Ừm. Ồ!
lưỡi nó hơi gì đó, nó hơi ghê ghê ấy, nó không ph phải là vị đồ ăn, ừm, nó gợn gợn, ớn ớn. Ừm, nó không phải là vị đồ ăn nên cảm giác rất là sợ.
Nó gợn gợn, nó ớn ớn trong cái đầu lưỡi, đúng hông? Ồ! Ừm, ừm, ừm, nói chung là khác hẳn là đặc biệt là với một cái cậu bé còn nhỏ á, trước giờ chưa bao giờ thử những cái món sống đó, đúng hông?
Ừm, <chuckles> đúng rồi.
<chuckles> Vậy cái đó có th có thể gọi là cái món sống đầu đời của bạn hông? Trừ những cái qua rau củ quả thì là là đồ sống mình hông nói rồi, đó có phải là món tét, món thịt sống đầu đời của bạn hông?
Có đó bạn. Đây đúng là một cái món mà mang kiểu chất đạm mà lại sống đó, vì, ờ, bản thân mình thấy là, ừm, món này thì, ờ, nó chẳng có gì ngon cả, mà tại sao người lớn lại cứ thích ăn đến thế? Mình cũng cứ thắc mắc từ bé đấy.
Ừm. Ừm, người lớn kìa thì khi mà lúc đó thì bạn ăn không được, còn lúc đó bạn quan sát người lớn thì như thế nào, cái cách ăn của họ ra sao?
Ừm, người lớn thì họ ăn thì thấy ngon miệng lắm với lại họ cứ thỉnh thoảng là họ lại làm cốc rượu dô vào, thế là, ưm, cũng thấy đó là cũng, ưm, vui vẻ lắm. Mình cứ nghĩ là làm sao họ lại có thể vui vẻ như thế, và sau này khi lớn lên ngồi uống rượu với các chú, các bác thì mình mới hiểu đấy.
À ha. Hay quá ha. Ừm, tức là c người lớn cũng sáng chế ra những cái món rất là đặc thù và đặc trưng rất hay và gọi có thể là uống được nhiều rượu, đúng hông? Rồi khi sau khi này lớn tức là cảm nhận đó là cảm nhận lúc bé của bạn, còn lớn khi bạn vừa uống rượu bạn ăn thịt sống đó thì như thế nào?
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cảm giác là khi mà vừa uống rượu và ăn thịt sống này thì cái vị của lá lốt rồi à, nó, ưm, thỉnh thoảng á thì mình cuốn với cả lá dấp cá nữa, với với với thịt và chấm với cái, a, vị chanh và, à, nhúng xì dầu ấy thì nó có cái gì đó nó lại vừa thơm, vừa chua nên là uống với rượu thực sự là hợp. Lúc ấy lại không có một chút gì cái vị tanh, vị gợn giống như hồi bé nữa bạn ạ.
Ừm. Ồ. Ưm. Trời ơi, sao hay vậy? Tức là chỉ cần cuốn rau thôi, rồi uống thêm rượu thôi là nó đổi một cái vị khác, không còn cái tanh hoặc là gợn đầu lưỡi như trước đây luôn hả bạn?
Đúng rồi. Ừm, nó đổi sang vị khác luôn, nó không hề tanh một chút nào và ăn vào trong cổ họng nó còn có cái vị gì đó ngòn ngọt nữa cơ. <chuckles>
Ồ, hay ha! Vậy là cái cái bí bí quyết ở đó là theo bạn là nhờ gì, tức là nhờ rượu là chính hay là rau là chính, hay là có một cái, gọi là, cái cái cái chế biến gì riêng mà khiến mà, ừm, cái vị nó đổi như thế?
Ừm. Với bản thân mình thì, ờ, cái vị đổi mà mình nghĩ là do cái trải nghiệm, một cái cậu bé tiểu học với một người trưởng thành chắc chắn là khác nhau rồi. Cái thứ 2 là khi mà, ờ, đầy đủ gia vị, ví dụ như là có cả cuốn lá lốt, dấp cá rồi nhúng vào, ừm, chanh này, sau đó thì nhúng xì dầu và uống với rượu, thì các vị nó hòa quyện với nhau và nó làm giảm bớt cái vị tanh đi ấy, và khi giảm bớt vị tanh rồi thì nó trở thành một cái món ngon ấy.
Ừm. Ừm, cách hay ha. Ồ, tính ra một cái cách rất là hay luôn ha, rất là ấn tượng luôn á! Ờ, thịt sống rồi cuốn với rau thêm có xì dầu nữa, rồi rượu hòa quyện, mình nghĩ là một cái vị rất là thú vị luôn á. Thì, ờm, ờ, lớn khi m như vậy bạn bạn đã nói bạn đã ăn được rồi thì bây giờ có ăn có tự tin là ăn nhiều hông, ăn thoải mái hông?
<chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Có chứ, nếu mà bây giờ mình ngồi với bạn bè hoặc ngồi với các chú các bác ở quê thì mình ăn món này cũng sẽ không có một chút gì gợn, nhưng gần đây thì quê mình cũng ít khi làm món này vì món này phải làm từ thịt lợn nuôi cơ, chứ còn thịt lợn, ờ, ờ, công nghiệp mà làm thì nó sẽ không ngon, với lại người ta nuôi bằng cám nó sẽ không có một chút gì đó thơm nên ăn nó không còn thú vị nữa bạn ạ, rất lâu mình không được ăn rồi.
À, tức là bây giờ ở quê bạn không còn cái kiểu là những người họ họ nuôi lợn, ờ, tự nhiên như trước đây mà lợn công nghiệp hay như thế nào bạn?
Đúng rồi, bây giờ chủ yếu là nuôi lợn công nghiệp nên để kiếm được con lợn về mổ xong rồi làm món này nó rất là khó. Thỉnh thoảng là có những người hàng xóm họ, à, ờ, mua được lợn mán hay lợn đen ở trên vùng Tây Bắc mang về ấy, người ta thả vườn ấy, thì, à, mới có thể làm được, nhưng mà rất lâu rồi mới có được 1 con ấy.
Mà cũng đầu tư quá ha, tức là phải, ưm, để ăn được cái món đó là cũng phải bây giờ là phải mua từ rất là xa ở Tây Bắc, đúng hông?
Đúng rồi đó bạn, cũng khá là cầu kỳ nên là vào những cái ngày, à, à, lễ rồi ngày, à, giỗ, ngày họp họ ấy thì, ờ, ờ, ngày trước là cũng hay ăn lắm, nhưng mà gần đây thì cũng không còn không mấy điều kiện để làm được món này nữa.
Ồ, bây giờ cũng, gọi là, có giới hạn và khó khăn nhiều ha. Vậy có thể đây là được xếp vào một trong những cái món, gọi là, ờ, bắt đầu là quý hiếm và, gọi là, mọi người, ờ, trân quý khi mời nhau, khi ăn hông bạn?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, món này bây giờ cũng thực sự là rất là khó nên là để mời nhau được món này là cũng là cái gì đó ấy nó là một dịp đặc biệt. Nếu mà bạn bè mình về quê mà hỏi về đặc sản món này thì cũng chưa chắc mình có thể đáp ứng và mình có thể kiếm được cái món này để đãi bạn bè đâu. Còn cái món thứ hai là cái món canh khoai nấu ngao ấy, canh khoai ngứa nấu ngao ấy thì lại phổ thông hơn ừ, nên là dễ nấu hơn rất là nhiều, nó dùng cái đọt khoai ngứa để nấu ngao đó bạn.
Ừm. Món đó như thế nào bạn? Nghe nó ha Khoai ngứa hả? Vậy có ngứa hông bạn? Ừm, tại vì nghe tới cái từ là ngứa, tính từ là ngứa, đúng hông? Thì n khi, ơ, ưm, ăn vào cổ họng hay là lưỡi nó có cảm giác ngứa ngứa gì hông?
Ừm. Ngứa đó bạn. Hồi bé mình ăn vào thì sau khi ăn xong thì cái cổ họng mình nó hơi tê tê rồi nó ngưa ngứa. Mình đã phải kiếm ít nước đường, mình uống để cho nó đỡ ngứa đấy bạn.
Ừ, lúc đó bạn có sợ hông? Tại vì vừa ngứa ngứa cổ như thế nó cũng khó chịu, đúng hông?
Có chứ. Rất là khó chịu và mình cảm giác là, ừm, tại sao người lớn ăn chẳng thấy ngứa gì mà trẻ con ăn lại ngứa thế. Thì sau này mình mới mới mới nghĩ rằng là khả năng là cái niêm mạc họng của trẻ con, nó cũng mề nó mỏng hơn nên là cái độ ngứa nó sẽ tăng hơi nhiều so với lại người lớn. Người lớn thì dày hơn nên là, ờ, ăn thì cũng hơi lăn tăn thôi. Ừm, trẻ con là nhạy cảm hơn ấy.
À. Kiểu nhạy cảm hơn, đúng hông? Ừm, tức là cái cổ họng niêm mạc nó nhạy cảm hơn, đúng hông? Rồi tới cái giai đoạn nào mà bạn có thể ăn lại được hay lúc đó là bạn cũng giống như cái món thịt tr ờ, sống là bạn bỏ đi luôn?
Ừm. Ừm, khi mà bắt đầu lên cấp 2, lớn lớn một chút thì, ờ, người ta không sử dụng cái khoai nước, ưm, ng ng dại ngứa đấy nữa, mà người ta có một cái loại khoai riêng để người ta trồng và, ừm, trồng ở ruộng để bán ở chợ á, nên nó ngọt hoàn toàn, do đó không ngứa nữa nên mình ăn cảm thấy rất là ngon miệng. Và cái khoai này người ta sẽ sử dụng cái phần rễ giống như cái ngó sen ấy, nó là cái đọt mới ra, nó rất là non và nấu ăn cũng khá là ngon đấy bạn.
Ờm. Ngon luôn ha. Ừm. Ồ, tức là lấy rễ khoai nấu với ngao. Thì cái đặc trưng, cái vị gì mà khiến cho bạn thấy cái món này là ngon, cảm thấy rất ngon và thú vị, cái vị nó như thế nào bạn?
Bản chất của nó là sẽ sử dụng cái đọt khoai tước ra và nấu cùng nước ngao vì, à, sẽ cho thêm rau ngổ với rau, a, răm, cộng với tỏi trước khi ăn, thì cái vị thơm của rau ngổ, rau răm thì nó làm cho cái bát canh rất là thơm này và cái, a, cái khoai này khi nấu lên thì nó có cái độ sền sệt, nó hút cái nước ngao và rất là ngọt, ăn cái món này là vừa ngọt, vừa thơm đó bạn.
Ô. Ừm. Trời ơi, nghe thơm quá. Ồ, nghe hấp dẫn quá chừng luôn á nha. Tức là vừa thanh thanh, vừa ngọt ngọt, vừa thơm thơm của rau nữa, thì có nêm gia vị nhiều hông bạn? Hay là chỉ là phụ thuộc vào cái độ thanh của ngao thôi?
Thơm, đúng rồi. Món này thường là mẹ mình nấu sẽ hay cho mắm tôm và, ờ, có cho nên cho đậm một chút là, à, mì chính và hạt nêm vào thì nó sẽ đậm vị ngọt hơn. Bản thân mình thì, à, thì thì, à, ừ, mình cũng không thích ăn mắm tôm nhiều nên mình chỉ cho một ít thôi.
Ô, có cả mắm tôm nữa hả? Ừm, khi nắm tôm vào thì nó nó có bị, ừm, dậy mùi và đậm mùi quá hông bạn? Hay là nó vẫn là là rất là hợp hay như thế nào?
Có bạn. Khi mà cho mắm tôm vào thì, à, cái bát canh nó sẽ có cái vị, à, cái cái mùi, à, mắm tôm và nhiều người thích ăn mắm tôm nên họ thấy là mùi đấy thơm, nhưng nhiều người không thích thì sẽ cho rằng là, à, à, khi cho mắm tôm vào nó sẽ mất cái mùi của rau ngổ cộng với tỏi đi, hoặc là nhiều người họ không cho mắm tôm, họ chỉ cho rau ngổ với tỏi để thơm thôi.
Ừm. Ừm, tức là tùy tùy khẩu vị của mỗi người, tức là ai mà, kiểu là, thích ăn, kiểu là, hơi có mùi có mùi xíu thì sẽ để thêm nhiều mắm tôm, đúng hông? Còn hông thì sẽ là rau. Vậy bạn, à, đó là cách bạn quan sát mẹ bạn nấu thì bây giờ bạn có thể tự nấu được món đó hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Có chứ bạn, mình cũng đã mang cái giống khoai này ở quê lên cái nơi mình đang ở này để trồng, thỉnh thoảng thì mình cũng có nấu, nhưng mình nấu thì, ừm, sẽ không được cầu kỳ như mẹ mình và mình nấu thì, ừm, h vị khả năng nó cũng sẽ hơi khác một chút. Và mình thấy là nhiều người nấu cái món này cũng đảo vị đi, thế thì cũng chắc là do khẩu vị từng người thôi.
À, hay vậy? Vậy, ờ, có nghĩa là, ờ, món của mẹ nấu sẽ có những cái đặc trưng riêng, đúng hông? Cả vị và cả tình yêu thương nữa, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Cũng có thể gọi là như vậy, và, ờ, nếu mà mẹ mình nấu thì mình sẽ cảm nhận được cái vị gì đó quen thuộc của quê hương mình khi mà mình còn bé, còn mình nấu thì lại tạo nên một cái phong cách mới, ơ, chắc là cũng xô bồ hơn nên là mình ăn mình thấy chỉ bị ngọt một chút chứ còn không còn cảm giác là, à, đây là món ăn quê hương nữa.
Ừm. Hay ha, đúng là những cái kỷ niệm nó rất là ấn tượng và thú vị. Ủa mà rau bạn có thể trồng được luôn hả, sao hay vậy?
Ừm, cái cây khoai này nó giống như khoai nước dại ở ngoài bờ mương đó bạn, trồng rất là dễ, chỉ cần đất mà có đủ ẩm là được, trồng ở những cái vùng, ờ, cát sỏi nó vẫn lên bình thường ấy.
Ồ, thì trong bao lâu bạn có thể là nấu được một cái nồi canh khoai với ngao hấp dẫn như vậy?
Ừm, chắc là chỉ khoảng tầm 6 tháng thôi bạn, 6 tháng khi mà nó lên cây to rồi nó đẻ ra nhánh mới là mình có thể hái cái đọt đó về và tước ra, đặc biệt là cái tước cái này thì phải đeo găng tay và nếu không nhựa nó rất là đen tay, và trước khi, ơ, nấu thì phải luộc qua nữa bạn.
Ừm. Ồ, cũng là khá là kỳ công quá ha, tức là v vậy cũng phải kì công trong cái việc cách chế biến nè, thì có một cái bí kíp mà bạn học được từ bạ mẹ của bạn mà để giữ được cái vị thanh, vị ngọt của cái món canh này mà nó có một cái đặc sắc riêng của quê hương hông?
Đúng rồi. Mẹ mình thường nói là món này phải cho mắm tôm vào xong sau đó thì, ờ, thì thì, ờ, ừm, trước khi mà cho nước ngao vào thì phải dằm để cho nó nhuyễn ra, để cho nó hút hết vị, gia vị vào thì nó mới ngon. Mình cũng có nhiều lần áp dụng như vậy thì thấy đúng là ngon hơn thật đấy.
Ồ. Ừm, hay ha, đúng là có những cái mẹo và cái bí kíp riêng thì tự nhiên là cái món đó nó, kiểu là, nó đặc trưng riêng và nó ngon hơn, đúng hông? Vậy với lưu ý về ngao là ngao là sẽ là, ờ, kiểu là, chọn tươi sống hay là như thế nào bạn? Mà ở ví dụ nơi bạn đi có có bắt được cái ngao như trước đây hông?
Đúng rồi. Mình thường, à ừm. À, ngày trước quê mình thì cũng hiếm ngao nên họ hay nấu bằng hến, còn ở trên vùng mình thì hến nó không có nên mình cũng chủ yếu nấu bằng ngao. Mình thấy là vị ngao ăn nó sẽ ngọt hơn hến đấy, và ngao này cứ mua ngao tươi về và luộc lên nấu thôi bạn.
Ồ, tức là cũng khá đơn giản, đúng hông? Rồi có một cái tỉ lệ nào thôi hay không, hay là mình cứ, ờ, ờ, miễn sao mình nêm cho nó ngon hoặc là mình đo định mức cho ngon được, hay là có cái tỉ lệ ngao như thế nào, khoai ra sao hông bạn?
Ừm. <chuckles> À, không, cái này thường là mình cũng sẽ ước lượng thôi chứ mình cũng không có tỉ lệ gì cả, và mình thấy là mỗi người nấu một phong cách khác nhau thì đã tạo ra được cái món khác nhau. Như là cái bạn đồng nghiệp quê m ở ở ở công ty mình ấy, là bạn ấy cũng có mua ở trên mạng về xong bạn ấy tự nấu, thì bạn ấy không nấu bằng ngao, mà lại nấu bằng thịt băm nhuyễn và và đậu phụ trắng ấy. Thì bạn ấy cũng khen ngon, thế nên mình nghĩ là mỗi người có một phong cách ăn khác nhau ấy.
Một cái Ừm, tức là cũng là, kiểu kiểu, là cũng là một cái món như thế nhưng mà có thể biến tấu theo từng cái khẩu vị của từng người hoặc cái sở thích của mỗi người, đúng hông?
<laughs> Ờ, biến tấu đi cho nó dễ. Vì, ờ, mỗi người thì có một cái vị riêng ấy, người thì không thích ăn mắm tôm, có người lại thích ăn ấy.
Ừm. Rồi, nghe hấp hấp dẫn vô cùng và nghe cảm thấy, ừm, rất là nó rất là ngon miệng và hấp dẫn luôn á nha! Vậy, ờ, nếu mà cái món đó thì th với cái kinh nghiệm bạn ăn lâu năm và bạn có những cái trải nghiệm từ mẹ bạn nấu nè, rồi b bạn tự nấu, rồi bạn bè bạn nấu nữa thì cái món đó sẽ kết hợp ăn với cái gì nó sẽ ngon bạn?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Món này mình nghĩ là vì nó mềm và nó có cái độ hơi nhuyễn giống như là canh súp, cháo yến ấy, thì, à, sẽ phải ăn những cái với cái món cưng cứng một chút thì sẽ ngon. Mình, à, thấy là ăn với, a, cái giò bó mà giò có mộc nhĩ, nó giòn, có độ giòn, ăn cũng khá là ngon. Còn hôm nào mà không có giò đấy thì mình có thể mua một túi cà muối về mình ăn. Vì khi kết hợp giữa canh, a, mềm và cái đồ giòn giòn ấy, nó sẽ kết hợp rất là ngon ấy.
Ừm. Ô. Trời, nghe cái cảm xúc là cái đầu lưỡi nó được lâng lâng vì những cái gia vị rất là ngon luôn á nha. À, tức là hai cái món đó sẽ kết nhau kết hợp v với nhau rất là phù hợp ha. Vậy hai cái món tuổi thơ của bạn hồi nãy bạn kể tới giờ á, hai cái món đó có kết hợp được với nhau hông?
Ừm. À. Ừm, thực ra là không kết hợp được vì, à, món thịt lợn sống thì mọi người ngồi nhậu, ờ, với nhau, còn cái món kia thì lại là món ăn với cơm. Còn, à, mình thấy là món thịt lợn sống thì chủ yếu là cái món khai vị khi mà mọi người tụ họp, các chú các bác tụ họp với nhau, khi mà mổ lợn mới ra ấy, thì mọi người thường hay ăn tiết canh, ăn lòng và có cái món nhắm ấy. Thì đây cũng là một món khai vị làm rất là nhanh thì, ờ, để ăn ừ, có, có cả tiết canh nữa để làm món khai vị ấy. Mình ngày trước thì có ăn, nhưng mà sau nhiều lần báo đài đăng lên là l liên cầu lợn thì mình cũng hơi sợ, ăn cũng thấy ghê ghê đó bạn, giờ thấy có vẻ sợ hơn rồi.
Ừm. Ừm. Ôi. Có ăn cả tiết canh nữa hả? Ghê ta. Bạn có ăn được hông? Ừm. Ừm, tức là bây giờ khi mà lớn lên rồi thì cũng có, gọi là, cũng biết bảo vệ sức khỏe hơn, đúng hông? Cũng cẩn trọng trong cái việc là chọn đồ ăn, đúng hông?
Ừm, ừm, cũng cẩn trọng hơn chút. Ừm, mình cũng, ơ, ờ, cũng thực ra thích ăn đấy, nhưng mà cũng ăn vào thì lại thấy sợ sợ, do đó thì cảm giác là không còn ngon nữa.
Ừm. Ừm, nghe bạn nói mà có những cái trải nghiệm mà rất là thú vị luôn á, từ cái việc là, à, cảm nhận đầu đời, cái sự sợ sợ cái món ăn đó tới cái việc mà yêu thích cái món ăn đó như thế nào, đúng hông? Rồi từ cái việc món của mẹ nấu rồi biến tấu thành cái việc mình nấu rồi mình trồng cả được cái cây khoai đó luôn, rất là hay luôn á! Vậy nếu giả sử
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đó là cái lý do mà mình, ờ, cũng hay là, à, mình nấu và cho con mình ăn ấy, vì, ờ, bé thì có thể là không thích đâu, nhưng mà lớn lên nó ăn dần nó thích thì sau này khi mà nó thích rồi, thì nó sẽ nấu được đó bạn.
À, Ừm. Xong rồi cảm nhận như thế nào? Ừm. Con của bạn cảm nhận khi như thế nào khi mà ăn những cái món ăn đó của bạn nấu?
À, lúc đầu mà nó ăn món canh khoai thì nó thấy là, ồ, chẳng ngon chỗ nào nó thích ăn rau luộc hơn. Nhưng mà dần dần mình, ờ, bảo nó là đây là món gia đình mình hay ăn, cứ ăn thử đi dần dần rồi, mình thấy là nó cũng ăn được và nó không kêu ca là món này không ngon nữa. Nên dần dần chắc là nó sẽ thích ăn và sau này nếu nó có thể là nấu được thì cũng là một cái cách gì đó là giữ gìn truyền thống món ăn quê hương, đúng không bạn?
Hay, đúng rồi, đúng đó nha, rất là hay luôn á. Tức là thông qua cái việc những cái món ăn truyền thống của bạn, mà bây giờ bạn truyền thừa lại cho con của bạn, rồi từ từ l rồi biết đâu là làm thành một cái món yêu thích của bạn ấy sau này, rồi bạn ấy sẽ thử nấu hay truyền truyền thừa cho con gái của bạn ấy nữa, đúng hông? Một cách giữ truyền thống rất là hay luôn á. Cám ơn, ờ, bạn về cái buổi ngày hôm nay đã chia sẻ những cái kỉ niệm rất là hay, ờ, trong cái việc giữ truyền thống và những cái món ăn ngon của bạn. Cám ơn nha.
Đúng rồi đó. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm, cũng rất vui được trò chuyện với bạn. Cảm ơn bạn. Bye bye.
Bye bye.